Mh. Beh, d'istinto, uhm, penso immediatamente a una mia carissima amica che, uhm, per assurdo, mhmm, non è un'amicizia nata quando io ero bambina. Uhm, ne ho avute tante di amicizie quelle che sai nascono nei banchi di scuola, o ancora prima, nelle mega riunioni familiari, perché devi sapere che io sono di origine del sud d'Italia e una minima riunione familiare prevedeva quelle tavolate di 30, 40 adulti, più tutti i bambini al seguito, quindi <laughs> Quindi, ehm invece questa amicizia probabilmente per me è quella forse più importante perché è nata in un momento storico della mia vita, uhm, delicato. E tra l'altro la stessa cosa mi ha detto lei, negli anni ci siamo dette poi un po', no, perché io
Sì? Certo. <laughs> Bello, bellissimo. <laughs> Certo. Le ho sempre invidiate devo devo di devo dirti. Ho capito. Ed è un'amicizia recente quindi?
Mh, ni. Perché comunque io ero <clears throat> io ero in prima superiore, quindi stavo frequentando l'Istituto tecnico commerciale e, ehm, lei aveva già, uhm terminato gli studi, uhm, uhm, da 2 anni e stava lavorando.
Sì. Ah, quindi non eravate proprio coetanee, insomma. Perché sai a que a quell'età basta anche 1 o 2 anni che che che sembra un secolo, c'è un abisso.
Ehm C'è un abisso. Esatto, però, uhm, io sono sempre stata un po' più adulta per dell'età che avevo. Infatti mia mamma mi diceva, uhm, mia figlia è nata vecchia. <laughs> A
<chuckles> Addirittura.
Per, più che altro, mhmm, non era assolutamente né un'offesa né un messaggio passivo aggressivo. Lei diceva perché per il tipo di conversazioni che io avevo con lei, di argomenti, no, le cose che analizzavo. Però tornando su quel punto
Certo, dimostravi già una certa maturità insomma.

Ehm, l sai il libro "Le Affinità Elettive"? Beh, quello. Realmente è quello l il secondo me l'apice, ehm, di un'amicizia. Nel senso che, magari, ehm, lei colse subito il mio punto di ironia, probabilmente perché un po' lo condividiamo, abbiamo un po' una passione anche per le battute scadenti o comunque le ridondanze, l'autoironia, il trash in generale, <chuckles> e poi ridiamo molto più di noi stesse che degli altri, perché condividiamo questa idea che, mhmm, spesso e volentieri si fa ironia per ridere degli altri perché, ehm, è più facile piuttosto che mettersi in gioco noi stessi, no, quindi questa cosa l'abbiamo subito trovat e poi lei riusciva quasi a completare le mie frasi. Quindi eh sì, un'affi mh.
Sì, quello. Ci sta, certo, certo. <laughs> Ah quindi c'era proprio un'affinità super spinta.
Esatto, sì, sì, sì, sì.
E sete ancora amiche?
Sì, sì, sì. Devo dire che c'è stato un buco, ehm, di un paio d'anni, perché ehm, perché è accaduto? Perché lei aveva una compagna che io ho sempre tollerato, ehm, e capiscimi.
Mh. Che già nel dire tollerato, <giggles> insomma, hai già hai già detto tutto. <chuckles>
Ecco, bravissi capito. Perché, ehm, io vedevo che, ehm, non da persona che giudica in una relazione gli altri, perché non bisogna mai mettere il dito, però io vedevo come la trattava, verbalmente, la umiliava, mhmm, m usava tutto, ehm, celava insulti nelle frasi sì. E quindi, ehm, io l'ho tollerata fino a che a un certo punto poi è stata questa famosa, ehm, fidanzata sua che disse che era gelosa di me e che doveva scegliere tra me e lei.
Ma molto aggressiva somma.
E quindi io dissi: "Guarda io mi ritiro per deliberare perché non voglio che poi viva con questo pensiero di aver perso una persona importante per te, ti lascio il tempo per capire le tue cose".
E, quindi Ah-ah.